آه، وبعدين بقى عملتيه تاني والّا ما عملتيهوش تاني؟
بعدين آه مؤخرًا بقى يعني قُلت: "خلّيني أجرب تاني،" وبدأت بقى أشوف بقى على الYouTube الوصفة بالضبط، وطريقة التسوية وبيقعد قد إيه، وإيه اللي يخلّي الوصفة تنجح، وإيه اللي يخلّيها تفشل. <tsk> فبدأت بقى آخد بالي من كل التفاصيل دي، وفعلًا عملته وقعدته بقى فترة صغيرة خالص في الفرن، بتاع مثلًا 10 دقايق بالكتير أوي، و وبصِّيت عليه وخرجته.
آه. ول ولحقتيه بقى.
ولحقته آه، وبعدين حطيته، هو لمّا بينشف يعني قصدي بيبرد بيبتدي ينشف، هو أول ما بيطلع من الفرن بيبقى طَرِي.
امم. ها

بس، يعني يا دوب كده بيشِمّ النار.
هو وأنتِ بقى تلاقيكِ س سِبتيه ساعة والَّا ساعتين.
لأ، أنا سِبتُه أنا فاكراه بقى زي الكيك، هاحطُّه بقى نُصّ ساعة.
آه. آه، فاتحرق بقى
بس حط اتحرق طِلِع فحم. متفحِّم <giggles> و بابايا طبعًا قَعَد يقول لي ده بسكوت بالفحم، ده نكهة جديدة مش موجودة خالص في الأسواق، <chuckles> وقَعَد بقى يألِش عليَّ <giggles>
<giggles> آه. <chuckles> <laughs> آه، اتريّق عليكِ الحاج.
آه، وكانت بقى يعني فَشَلت خ أنا قعدت بقى مثلًا بعديها قعدت سنين طويلة ما أحاولش في البسكوت ده تاني خلاص بقى يعني
جَه لِك اكتئاب من الموضوع يعني.
آه بلاش بس بسكوت، ممكن أعمل أي حاجة تانية غيرُه.